A informato information Technology, IT, BSIT.
Uy, ano 'yan, ah, ah, um, tawag dito, ah, in-demand siya ngayon, di ba?
Sabi nila, oo, meron don man nagsasabi na, "Lagot ka na wala ka ng choice," ganoon. Kumba kumbaga parang tama mix, parang mixed feeling. Siguro nung oo, parang around 2022 noong graduating na ako ng senior high school. Oo, sinasabi nilang in-demand siya pero ngayon naman na malapit na akong grumaduate ayun, bahala ka na bagsak na yun ulit. Mm.
Sabi, parang 'Di Hindi hindi na siya ano Hmm. Ay, eh, hindi parang mag ba bagsak na 'yong ekonomiya sa'yo gano'n. Hindi, ah, parang kasing ano, eh, parang, um, kasi, ah, ako bilang ano nagtatrabaho din naman ako. So, ang dami nilang hinahanap na IT, ang dami nilang ano in ev and even 'yong do'n sa ibang ano na field na ano hinagan naghahanap sala sila talaga ng IT. Kaya lang kasi siyempre ilang ilang IT 'yong guma-graduate every year, <laughs> di ba? Pero ano 'yan, eh, di ba, sabi mo nga, di ba, your g binibigay mo yung best mo para siyempre ano lang naman yun yung pataasan ng grades kaya lang, um, nasa diskarte na, di ba? Kung papaano mo ima maipapasa yung ano, yung ano na ang interview lang naman diyan, eh, ano, eh, ah, I mean, om oo, di ba? <chuckles> Pa Hmm, nga
Oo. Tama, mm. Naku. Backer lang ayan, di ba? <chuckles> Kung may backer ka kahit mataas yung grade mo, eh, talo mo pa rin yun, di ba?
Well, totoo naman. Palakasan ng backer bakam baka may kakilala ka pa <laughs> So, iyon. Eh, pero diskarte lang 'yan ano, um, anong tawag dito? Sabi nga nila, ah, anong tawag dito? Ipakita mo lang kung ano yung sarili mo ganyan na hindi ka nagpo-procastinate yang gan'yan. So, makikita nila 'yan. Ayon, kumbaga ayan yung idadagdag mo dun sa ano though wala ka namang experience. Pero yung ano, yung, ah, practice mo habang nag-aaral ka s puwede mong i ag idagdag 'yan dun sa nag-i-interview sa'yo na parang, um, hindi ako nagpo-procrastinate ng every projects para hindi ano, iyan dagdag points 'yan, sabi ko sa iyo. Ayan, pero ikaw ba ano ba yung mga tipikal na araw mo kapag alam mo yun? May malaking project, di ba, magastos ang IT yung mga lab niyan, di ba?
Wala kawawa talaga ako diyan, mm. Ah. Noted 'yan, mm.